ああ、うんうん。
に、その解決策をテクノロジーとメディカルサイエンスで、あの、戻れるような社会になっていくんじゃないかなとは、期待してます。
はい。 はい。 はい。 ひゃあとあれですね、あの、その、水際対策とか、例えば、その、う、外国人をの、受け入れをやめるとか、あ、日本人の移動を制限するとか、そういったところでも、じゅうこんこの、あの、十分知見を得られたと思うんで、あの、そうやって、こう、また、なんか厄介なウイルスが出たってなっても、あの、う、ぱ前よりもパッパッパッと、素早く適切な対応が取れますよね。
うん。 はい。 はい、はい、はい。 はい。うん。 ええ、ええ。 はい。 それは、すうん。 と、思いますね、うん。だから全体的な、あの、まあ、その、コミュニケーションの方法とか、あとは、その、まあ、もう、どんどんどんどん、その、情報のアップデートと、そその、なんていうのかな、コミュニケーションを、こう、伝える手段とかってのもどんどん早くなってきてるじゃないですか。すでに、まあ、あの、コロナの時代からもうなんかスマートフォンは当たり前だったし、すぐにその情報が、ま、テキストとかでもすぐに、こう、もらえるような状態になってたのはなってたんですけど、そうゆう、まあ、その、医療の面とかテクノロジーの面で、もっともっと発展していって、あのもちろん、その、感染症の流行っていうのは、もう避けられない、と思うんですよね、出てくると思うんですけど、それに対応できるだけの、その策は、この前のコロナで得たんじゃないかなってゆうのは、思いますね。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。はい。 はい。 はい。 ままったく、そう思いますね。

私もそう思います。あの、だって今まで全くあんな経験がなかったところで、それでなんとか、ここまで持ち直したわけじゃないですか。うーん。で、もちろんたくさんの方が亡くら亡くなられたりとか、ま、いろんな問題はあったと思うんですけど、だけどうん、あの、これがもしも、じゃあ、50年前に起こってたら
はい。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。
ああいうことができたかって、これは私、できてなかったと思いますね、その医療うん、そう。
うん、ま、そういうテクノロジーが全くないですもんね。医療の医学の進歩もないし。
そうなんですよ。だからもっと、その、世の中は混沌としただろうし、その、不安な中で、いろんな、その、デマとか、あの、間違った情報とか、もしくは情報が全くなくって、あの、間違った方向に人が進んでいっても、おかしくなかったんじゃないかなっていうのはありますね。
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 うんうんうん。 そうですね。
うーん。だか、まあ、あとは、その、ま、個人レベルでも、その、例えば手洗いをしましょうとか、あとは、その、ま、季節病みたいなそのね、インフルエンザが流行ってきた時
はい。
にり なんか、そういう、いろんなところで、こう、ね、コロナが収まったから、じゃあ、よし、じゃなくて、結構その個人レベルでの生活の、ん、でも、なんか、こう、気をつけようかなっていうのは、あの経験で得られましたよね。
はい。 はい。 はい。 ああ、はい。 ものすごい得ましたね。
うーん。
もう今、家からかえ家に帰ってきて、あの、手洗わないと、うなんか気持ち悪いですもん。
だからうーん。 うん。 気持ち悪い、そうですよね。うん、もう手洗いは当たり前になりなってますよね。